Hello, kamusta?
Ayan. Hello, okey naman ako, ikaw kamusta ka?
Okey, naman masaya ako nag-kausap tayo muli okay, ah, naman ako eto, ah, hapon pa lang pero parang ina-antok na kasi parang uulan yata sa labas sa inyo ba?
Ay, mabuti yun, hmm. Hmm. Mm, ganun din naman parang uulan oo. Ayan, ang matanong ko nga ano, ikaw ba kamusta naman yung mga ano mga ang mga pangarap mo sa buhay yung mga ganon. Ah, paano mo ba-balak makamit ang mga pangarap mo?
Hmm, ano ba sa atin ngayon? Um, may mga pangarap kasi akong natupad na, may mga pangarap pa akong unti unti ko pang gina-gapang para makamit ito ah, siguro sakin ang tip ang mga, <clears throat> leksiyon na natutunan ko in the past para ma-kamit yung ma-kamit yung mga pangarap ko ah, talagang determinasyon lang talaga at hindi talaga ako basta-basta sumusuko ah, Kahit na parang <tsk> parang minsan imposible na pero parang pinag-papatuloy ko pa yung ako at nasimulan ko sini-sigurado kung tina-tapos ko hanggang dulo ikaw ba?
Mm. Oo. O, ta Mhm. Oo. Tama naman. Hmm. Mhm. Oo. Ah, ako naman, pagdating kasi sa pangarap, ayun nga, marami marami rin naman akong pangarap. Ah, una sa lahat yung pangarap dun sa trabaho ko ngayon. Ah, yung posisyon na hinahangad ko kasi gusto ko rin magkara maging ah, ganon. Eh, matagal man kaso lang ah, ayun nga, nag naging matagumpay naman. Ah, kaya ano parang konting tya sabi mo kanina ah, determinasyon. Tyaga lang talaga, tsaka kailangan may pagsisikap talaga. Ganon, tas gano'n naman baka pagdating din naman sa pangarap ko ah, pagdating sa ah, tawag mga materyal na bagay. Tulad ng isang sasakyan, 'yan ah, ngayon nandoon ako nakatuon kaya, ah, mahigpit na pinag-iipunan. 'Di ba kaya
Mm. Mm. Mm. Totoo 'yun. Mm. Yes, mm. Maganda rin yung may mga goals, 'di ba? Ah, kasi parang yung ah, kumbaga, little step para natutupad mo yung goals mo later on, katulad nung sinabi mo nag-iipon ka so may goal ka siguro every month nai-tatabi mo ng pera para unti-unti mong na-bubuo yung, yung pera para maka-bili ka talaga ng sasakyan at napa-kaganda nyan, mm.
Mm, totoo yun. Mm. Tama. Tama naman, gano'n naman. Mm, yun talaga yung unang ano ko, tawag dito parang unang hakbang ko para makamit naman yung pangarap na yun pagdating sa materyal eh, ah, pagtitipid, pag-iipon 'di ba? Para makamit ko o makuha ko yung gusto ko na yun. Ikaw ba, pagdating sa mga pangarap mo, anong mga hakbang na ginagawa mo?
Mm. Mm. Mm. Totoo. Totoo. Um, ako nung mga unang bap siyempre marami tayong iiba-iba mga pangarap natin 'di ba? So yung mga pangarap ko ng siguro aw ah, ma masha-share ko sayo yung mga natupad ko na. Dating-dati pangarap ko lang makapunta sa Korea tsaka sa Japan, parang ganon. So, ang ginawa ko, ah, unang hakbang, eh, inalam ko muna kung papano, di ba? So, um, <smacks lips> so parang nag-apply ako dun sa church namin para maka-punta sa Korea as a parang volunteer missionary English teacher. So, sumali ako dun kahit mahirap na yung training, ah, grabe yung training parang almost 3 months yung training tapos at but the end of the training dun mo palang malalaman kung papasa ka o hindi. Siguro talagang eh, dine-dicate ko lang yung self ko, tapos one ha binigay ko yung one hundred percent. At, ah, yun, ah, buti naman naka-pasa ako at nag ah, binigyan nila ako ng 2 years working visa sa Kori South Korea before. Pero that 10 years ago matagal na, ah, matagal na yun, parang yes, pina-ngarap ko lang. Yeah. Pina-ngarap ko lang kasi napa-panood ko sa TV kung mga unang-una pa yun hindi pa masyado talagang sikat yung Korean novela. So, tas ang pinangarap ko yung mga lugar, puntahan, pero na-puntahan ko rin, ah, ah, kahit papano. So yes. So, parang yun yung mga unang mga hakbang na ginawa ko, kung inalam ko kung papano at, ah, tina-rabaho ko. Ikaw ba?
Oo. Mm. Oo. M Tama naman, ah, lamig talaga. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Yun na yun. Mm. Ah. Mm. Mm. Maganda yun. Mm. Pero at least ako nakami nakamit mo yun 'di ba? Kumbaga, nilakad mo yun, eh, sa sarili mo, pina-ngarap mo, eh. Oo. Oo. Nama Mm. Maganda yun. Oo. Mm. Ako, ayun nga, eh, mapap ah, sabi nga natin kanina nag-iiba-iba naman yung, ah, mga pangarap natin. Una naman dati parang wala naman akong ano, eh, ang simple lang naman ng pangarap ko magkaroon lang ng trabaho, ah, ah, tawag dito, maka mabili lang yung mga gusto ko, ganun lang. Pero parang, ah, bilang parte siguro ng yung pag-tanda, pag-mamature, eh, minsan nag-babago talaga yung mga pangarap mo, gustong may tinatahak kang, ah, landas. Kaya yun naman yung, ah, ginagawa ko rin, kunyari, yun na nga, sa pagdating ko sa trabaho, eh, nakamit ko yung posisyon na gusto ko. Eh, ayun, ah, unang no'n hindi naman ako hindi naman ako una interesado, eh, pero nagkaroon ng tawag dito, nagkaroon bilang ewan ko, yung parang umikot 'yong mundo, ah, bigla akong nag-karoon ng interes do'n sa posisyon na gusto ko siya apply-an. Una pa nga hindi pa nga ako ano, eh, ah, natanggap do'n, eh. Pero dahil sa talaga sa gusto ko siya, 2 beses ako nag, ah, apply do'n sa posisyon na 'yon. Ah, ayun, um, trinabaho ko, inalam ko talaga, ah, yung paanong gagawin. Siyempre mahirap naman talaga, ah, sumabak sa mga, ah, bagay na hindi mo naman alam pala kung paano gagawin. Kaya iyon, inalam ko muna, tapos, ah, pinag-aralan, tapos, ah, dumating ulit yung, ah, pag-kakataon na nag-open yung ano, posisyon na yun. Inapply-an ko, nagkataon naman na, na nakuha ko, ganon.
Mm. Yes. Mm. Mm. Yes. Mm. Mm. Oo. Mhm. Mm. Totoo. Totoo. Mm. Mm. Yes, mm. Yeah, at tsaka mabuti hindi ka na discourage agad dun sa unang pag-kakataon kasi, talagang masasabi ko na gustong-gusto mo talaga siya makamit 'di ba? Etong mga pangarap na to mm.
Mm. Oo. Oo, ka kapag pinangarap na kapag pinangarap mo talaga, yun talagang gagawa't gagawa ka ng paraan, 'di ba?
Yes. Totoo, totoo, at tsaka itong mga pangarap na 'to kahit naman pang sarili natin, na pangarap, pero mag-bebenepisyo rin naman dito yung mga mahal natin din sa buhay, katulad Ikaw, trabaho. Siyempre, hindi ka naman pwedeng se sarili mo lang nag-tatrabaho 'di ba? Meron ka rin na pinaglalaanan katulad ng mga magulang mo, pwede mo silang ma-libre, kumain sa labas 'pag may mga birthday, ye yes, 'di ba? Oo, ganun ako, eh, kahit na kahit naman hindi ako hindi naman ako i-nano ng mga magulang kong mag-share, pero parang pag birthday nila, pag anniversary nila, parang ako talaga yung gustong-gusto ko talaga nagti-treat sa kanila. Kasi, parang yun yung isa sa mga pangarap ko, mag-katrabaho tapos ma-libre sila o mapaligaya sila, 'di ba?
Mm. Hmm. Ah. Ah. Sakto lang. <chuckles> <scoffs> Okey lang. Mm. Oo. Oo. Mhm. Tama. Sa mga simpleng bagay lang naman, sa mga ganon, 'di ba?
Korek, 'di ba? Eh, ikaw ba paano mo mino-motivate yung, ah, sarili mo kapag na-dadapa ka o nawawalan ka ng gana, sa pag tupad ng mga pangarap mo?
Mm. Ah, kapag mga ah, ganoong bagay, ah, iniisip ko parang bumabalik ako dun sa ano, dun sa iniisip ko lagi bakit ko ba siya gusto sa sa una, ganoon oo, bakit ko ba bakit ko ba gusto yung pangarap na iyon? Bakit ko ba kailangan abutin? Babalik ako dun sa pinakarason ko kung bakit ko gusto yung ba bakit gusto ko yung pangarap ko na makamit kasi una naman sa lahat hindi ko naman papangarapin kung ayoko naman talaga 'di ba kaya ayun ang ginagawa ko kapag, ah, nawawalan na ako ng gana, iniisip ko na lang lagi teka lang bakit ko nga ba gusto o tapos hindi puwede kailangan may gawin akong paraan yung tipong kahit, ah, kahit minsan natatamad ka na pero hindi eh, gusto mo kapag ano eh, kapag ah, hahanap ka ng paraan upang maging, ah, ah, ano yun parang maging motivated ka, di ba?
Bakit mo siya ginagawa, di ba? Mm. Hmm. Totoo. Totoo. Mm, siyempre. Mm. Totoo. Oo. Mm. Yes, totoo yan at saka parang babalik ka kung pano nagsimula yung pagtibok ng puso mo para tuparin yung mga pangarap na iyon di ba, kumbaga kumbaga, kinikilig ka rin yan kung gusto ko ito, gusto ko ito gusto ko ito di ba, oo, ah, so talagang in achieve mo talaga at talagang ginagawa mo ang lahat-lahat, so, kahit na minsan nawawala ka na ng gana or motivation along the way sa gitna o minsan nga malapit na nawawalan ka pa rin ano, di ba? Pero talagang at paanong push pa rin, mm.
Mm. Tama, tama Oo, oo. Mm. Hmm, tama. Nakapan tama yun, oo minsan nga gaya niyan parang ano parang kapag, ah, kunyari 'yan pinapangarap ko yung sasakyan eh, habang nag-iipon ka habang nag-ano, ang dami dumarating na balakid <chuckles> 'di ba ang dami-daming dumarating na kung ano-anong bagay, ah, nawawalan na naman tapos 'yan tapos kung ano-anong darating pero ah, hindi ka kung may gusto ka talaga-talagang puwede okay lang 'to babawi ako sa kailangan ko pa rin talagang pag-iipunan 'yon, yung mga gano'ng bagay, di ba? Oo.
Mm, totoo, Mm. Mm. Mm. Totoo, napa-kaganda yes, so napa-kaganda na yung, ah, panga ay natutupad mo yung mga pangarap mo galing sa sarili mong pagsisikap kasi marami kasing, marami marami kasing mga tao na parang sanay lang silang sanay lang silang, ah, may may kotse na, sanay lang silang parang ang bilis bilis lang nilang makatravel sa ibang bansa. Pero kasi, ah, hindi naman masisisi kasi kasi meron talaga sila di ba? Mm, siguro kung may magreregalo sa'tin hindi naman tayo mag-hihindi di ba? Oo, true pero iba yung feeling na ginapang mo.
Mm. Oo, sarili mong pagod. O Oo. Meron, tama. Tama naman. Bakit ba hindi, di ba? <chuckles> Oo. Oo, totoo iba yung pakiramdam na pinaghirapan mo, na parang hindi naman 'to galing sa magulang ko, hindi naman 'to galing sa kapatid ko kumbaga tinrabaho mo, ganun, parang ano ang sarap sa pakiramdam na, oo, pagkatapos ng pagod, hirap o nakuha mo yung gusto mo, 'di ba, tulad ng ikaw ilan 'di ba ilang buwan mo pinagtrabahuhan yung sa para makamit yung sa Korea, 'di ba, o hindi na naman hindi naman basta-basta na kung may pera lang tayo bakit hindi, 'di ba, oo, hindi kaya ano pero kapag nakuha mo parang ang sarap sa pakiramdam.
'Di ba. Yes, oo. Yes, mm. Correct, mm. Hmm. Mm. Tot 3 buwan oo. <chuckles> Oo, matagal, oo. Mm, true, oo. Totoo 'yan, at tsaka masaya rin mm, true at tsaka masaya rin kung may mga inspirasyon ka along the way, kumbaga parang sila na rin yung nakakatulong sa atin, para matupad yung mga pangarap natin, yung nagpupush satin, kumbaga kaibigan man 'yan o kapamilya na, "Hoy kaya mo 'yan, 'wag kang mawalan ng pag-asa." Kumbaga nagbu-boost ng spirit mo, 'di ba? Mm.
'Di ba, sabi mo parang worth it. Hmm. Oo. Ako o a ay, oo, totoo naman yun kapag nagbu-boost ng spirit pero, ah, isa yun sa mga, ano, eh, tawag dito kapag nawawalan na ako ng, ano, siguro tulad kanina kapag nawawalan na ako ng gana, parang yung mga kaibigan ko 'yong, ano, "Hindi tuloy mo 'yan, 'di ba gusto mo ganyan." Ayan, kapag kinakausap ko lang sila, sabi ko, ah, tatanungin ko sila, "Bakit ganito yung nararamdaman ko." Ganyan-ganyan, ah, sila yung tumutulong para, ano, para, ah, bigyan ulit lakas ng loob yung, ah, yung o kaya bigyan ulit sigla, yung maka gusto kong makamit, 'di ba. Ikaw ba kaibigan ba o pamilya ang umaano ah, both o at least 'yan, maganda 'yan.
Yes. Mm. Totoo, hmm. Totoo. Totoo naman 'yan talaga napakagandaga Ah, both, mm. Both kasi parang yung nanay ko, "O, sinimulan mo 'yan, gusto mo 'yan, 'di ba? Tapusin mo." Pa paganon pa nga sarcastic pa nga, eh. Pero alam kong with love 'yon, yes, oo. Mga kaibigan ko naman parang laging, "Oy, ano ka ba konti na lang, konti nalang makakapunta ka na dun sa kung saan nag-shooting yung ganito yung sa koreanovela parang ganon." So parang, "Oo nga, 'no, shet konti na lang, makakapunta na ako." Parang ganon, so pano na rin yung mga marami rin akong naging sekri ah, sakripisyo, eh, para ip ah, tuparin yung mga pangarap ko kasi 3 months naging away ako sa family and friends, eh, kasi parang nasa training camp ako for 3 months talaga, so, parang PBB siya 3 months, ah, nakakulong kami sa 1 lugar tapos dun kami nag-training, oo, ah par
Hmm. O, pero totoo yun, oo. Mm. Oo, oo. Oo. Tignan mo. Mm. Oo. Mm. Oo. Hindi biro yun, ah, parang nakakulong ka rin.
Mm, parang ganon, so parang yun lang yung sakripisyo na ginawa ko. Ikaw ba, ah, ano pang mga sakripisyong ginagawa mo ngayon sa
Um, ah, marami kasi, ano, eh, ah, tulad ngayon, 'di ba nga, sinasabi ko na may gusto akong makamit ngayon, eh, talagang hindi katulad dati na pwede akong, ah, gumastos na ka kahit ano o pwede ko silang, ah, ah, bigyan ngayon talaga medyo, ah, tawag dito tipid higpit talaga, eh, ah kung sakali man sa kahit kahit naman sa mga, ah, magulang ko sinasabi ko na,"Eto lang muna, ah, konting test tapos, ah, konting tipid." Ganyan kasi ako na rin naman ang gumagastos sa lahat, so, sinasabi ko sa kanila, "Eto lang muna, ganito lang muna." Ganyan, naiintindihan naman nila kaya, ah, ang maganda do'n, yun nga, eh, minsan naman, ah, kahit hindi nakukumpleto sabihin natin 'yong grocery ko sa 1 linggo sila na sila naman ang pumupuno nun kaya kahit papaano, eh, nakakatulong, ah, laking tulong din talaga, eh.
Mm. Oo. Oo. Tipid-tipid. <chuckles> Oo. Hmm, okey. Oo, nice. Mm. Oo. Oo, totoo 'yan, 'tsaka konting sakripisyo nalang kasi 'pag nakamit mo na or napaka na nabili mo na yung kotse siguro, ah, ah, mas mapapadali yoong pag-gogrocery nyo, 'di ba? Pamilya pag-grocery yung pamilya para naman sa lahat. Gagaan ang bu
Totoo. Oo. Mm, oo, tama. 'Tamo mas mag, ah, ano ho, o totoo yan, totoo yan, kaya ano, eh, kaya konting, ano, ta ta tawag dun tama nga so konting sakripisyo lang naman, eh ah, ganon lang siguro ngayon nga ganun sa ngayon, yun yung pangarap ko, s sabi ko nga kanina parang habang tumatanda tayo, eh, nag-iiba-iba rin yung mga gusto natin, yung mga pangarap natin.
Mm. Mm. Totoo, mm, mas nagiging mature din yung mga pangarap natin habang tumatanda na. <laughs> Dati, pangarap lang sapatos, oh <chuckles> 'pag highschool ka, so, ano, sapatos mga bagong damit, 'di ba, hmm. Oh, 'di ba, tuwang-tuwang ka na.
Oo, hindi katulad nung bata nung pangarap mo nung lumaki ka. Oo. Mga ganyan, bag 'di ba pero yun nga sabi ko, ah, iba iba rin pala kapag talagang ano eh, ah, nag-ma-mature ka na, ah, bumibiga parang bumibigat nang bumibigat, 'di ba? Ngayon yung parang 'yong challenge nun yun nga paano mo gagawin o paano mo makakamit yung pangarap na minimithi mo talaga. Mahirap man sa umpisa pero kapag nakuha mo eh, talagang
Mm. Totoo. Mm. Tama ka. Mm. Magtutuloy-tuloy na lang 'yan. Mm.
Oo, na parang naka-accept ka ng award na <scoffs> napapa-iyak ka pa. <chuckles>
Totoo at 'tsaka napakaganda napag-uusapan natin kasi nakakapag-share tayo ng mga tips sa isa't-isa, kung pano kung pano rin ano, maging 'wag mahina ang loob, 'di ba, ah, tag ah, maging matatag yung ba ah, mga loob natin sa pagtupad ng mga pangarap natin, 'di ba?
Hmm, mm. Oo, naman, oo. Tama. 'Tsaka yung, ano, tipong, ah, alam natin na pinaghirapan at walang sukuan, 'di ba?
Tama ka dun. Hoy, salamat ha sa oras mo, ha, talagang dadalhin ko 'to. <chuckles>
Ayan, salama salamat din sa oras mo, ah, ako rin 'yan, ah, paalam, ingat.
Paalam, ingat.